أتمنى إنه ي يعمل نتيجة فعلًا.
وكمان لازم آه، آه، لأ وكمان بقى في وِسْط كُلّ الكلام ده، فعلًا موضوع إن يبقى ليكِ وقت اللي هو زي ما أنتِ قُلتِ خرجتِ قبل كده مع أصحابِك، أنا خارجة، وعلى فكرة أنتِ كويسة جدًا إن أنتِ كمان كنتِ موضَّبة حاجة البيت وسايباها، ممكن مرّه تانية يا جماعة أنا عندي خِطَّة، آآ، بُكرة مش هبقى موجودة فأنتم مثلًا هتتصرفوا في الأكل، هتطلبوا حاجة، هتعملوا حاجة، يعني لو الإمكانيات متاحة إن حاجة زي كده تحصل مش لازم، يعني يعني مش لازم كُلّ حاجة تبقى مترتّبة على الشعرة، و قبل ما تخرجي يعني.
امم. امم. بالضبط. أنا سعيدة بجد إن أنتِ كلمتيني فريحتيني جدًا بجد يعني، كان عندي إحساس بالإحباط شديد جدًا، وميرسي جدًا على إن أنتِ فعلًا ريحتيني.